Ja, doch tatsächlich schon, ja, ne? Also, der eine auf jeden Fall, der der der Schwager von meiner Freundin eigentlich auch, bei dem weiß ich's auch, ähm, ähm deswegen habe ich bei dem habe ich's auch 'n paarmal probiert, ja, aber bei dem weiß ich's auch, dass es dass es dass es tatsächlich zeitlich 'n bisschen schwer wird. Und, ähm, ja, der andere, keine Ahnung. Könnte natürlich bei dem auch noch sein, ne?
Ja. Ja. Ja, ich mein, man kennt das ja aus den Freundesgruppen, wenn dann die ersten die ersten 'ne Freundin kriegen und dann halt Kinder kriegen und so richtig, da ist dann der fe Kontakt viel weniger wird, weil man natürlich sehr viel mehr ähm, sehr viel mehr, ähm Zeit dann mit den mit der Frau, mit den Kindern verbringt. Und vielleicht vielleicht klapperst du mal so die Singles ab, um's jetzt mal so zu sagen. <laughs>
Mhm. <laughs> Ja, ja. Ne, weißt du, wo du das sagst so? Ja, stimmt eigentlich. Ich kenne es ja auch bei mir, bin ja auch selber Vater, ne? Ist ja klar. Ähm, wenn ich da in die Vorschule gehe ähm, gut, ich habe irgendwie 'n bisschen das Glück, ich bin selbstständig, ich kann mir die Zeit 'n bisschen besser einteilen, das das haben die anderen nicht. Ja. Gut und jetzt an der ja, die Si die Singles äh, ja, wie komme ich an die ran? Wo wo find ich da Single-Kollegen? Ja, Tinder, genau. <laughs> Ah. <sighs>
Ja. Ja. Mhm. Äh, Tinder? <laughs> Äh, nein. <chuckles> Ähm, also, ich würde sagen, dass, also, w w so wie's für mich angehört hat, hast du einfach im Moment sehr viel Kontakt zu zu solchen Menschen, was ja auch vollkommen logisch ist. Ich meine, wenn du in die Vorschule gehst, in deiner in deiner Altersgruppe, äh, ist das ja ist das ja ganz normal jetzt, ne? Ähm, und vielleicht musst du vielleicht kannst du dir ja mal überlegen, wie du da 'n bisschen nach außen kommst, und vielleicht hilft es, dich da, an die Zeit von früher zurückzuerinnern. Zum Beispiel, hast du früher viel gesch äh, Computer gespielt oder so?
Ah. <sighs>